Sim, você é do seu marido.
Porque se eu também não falar pra eles que eles que eu me incomodo com esse assunto, né, que a decisão tá tomada, já tem 2 anos que a decisão tá tomada e que, né, não tem o que a gente fazer, eh, talvez eles também não têm a obrigação de saber que a o que o assunto nos incomoda, né?
Uhum. Sim. Aham. Não, se eles se eles tivessem o mínimo de de leitura assim corporal ou ou ou do do ambiente, eles saberiam que aquele assunto não é mais pra se falar e mudar pra outro assunto. Mas como isso não acontece, eu pensei aqui: "Então, ou você pode estabelecer esse limite de frente pra eles, né, realmente avisar, ou a outra opção, caso você não queira parecer rude, o que na minha opinião eu acho que você não pareceria, até porque você tá fazendo isso pra não não salvar a amizade, mas pra que ninguém fique chateado um com o outro, porque se você continuar deixando que eles falem aquilo que te chateia, vai ter uma hora que você não vai querer mais falar com eles". Quando quando for a hora de vocês conversarem, né, de por por videochamada, você vai ficar: "Ah, acho que hoje não, vamos vamos vamos fazer outro dia." E aí vai ficar postergando, postergando, e aí a amizade vai esfriando, que eu acho que não é aquilo que você queira, né?
É. Uhum. Não, não é.
Então ou é melhor fazer isso, de estabelecer claramente esse limite, ou dar aqueles pequenos sinais. Toda vez que eles trouxerem esse assunto à tona, você muda para um outro assunto. E não precisa ser nem grossa assim, você fala: "Gente, eu não não tô muito afim de falar sobre isso a hoje. A gente pode falar sobre outro assunto?" Que que você acha?
Uhum.